Yani, şey var, yani hamurunu, ııı, her zaman işte un, su, tuz derler ama nedense o kıvamı ben çok tutturamıyorum. Eee, bir önceden kıvamını ayarlayıp böyle biraz hamurdaki kıvam gelmesini bekliyorlar. Yani püf noktası o diyorlar ama, eee, çok da bilmiyorum. Bir de, eee, yani bu hamuru keserken kenarları böyle tırtıllı kalması gerekiyor. Bir tırtılı kesmek için bir aparat oluyor, özel aparatlar. Eee, onunla kesince de, böyle, biraz bastırarak, böyle, derin şekilde kesmek gerekiyor. Çünkü hani kızartırken, böyle, içine hani böyle fazla yağ girmesin. Eee, bir de yağ girdiği zaman biraz patlıyor, böyle, eee, şekli bozuluyor. O yüzden yani birazcık da gerçekten püf noktaları onlar oluyor. Yani bir keresinde ben gerçekten, eee, kızartmak hani sanki daha kolaymış gibi bir ona yeltendim ama onda da başarılı olamadım. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Yani, gerçekten, eee, malzemeleri ayarlaması, yapması zor bir tarife benziyor. Peki, e gest sizin için göz kararı mı yapıyorsunuz, hep birlikte toplantının toplandığınızda, yoksa, eee, annenden, anneannenden sana kalan özel ölçüleri olan bir tarif, böyle, genelde olur ya, bir kağıda yazılı olur ve o gelenekler boyunca aktarılır. Sizde de sende de öyle bir durum var mı?
Hı hı. Evet, hı hı. Evet, evet, yazıyorum ama, yani, gerçekten, hani, dediğim gibi de, yani, hamurunu tutturamıyorum, yani.
Biraz da s deneyim gerekiyor sanırım, yani, böyle izleyerek, yaparak, birkaç kere, belki yanılarak biraz el alışkanlığı da gerekiyor. Deneye yanıla belki de buluyor insan.
Evet, evet. Evet, evet, kesinlikle, yani, ben de öyle düşünüyorum. Yani, işte önemli püf noktalarına dikkat ederek, hani, belki de, hani, ileriki zamanlarda ben de tutturabilirim diye düşünüyorum ama genellikle zaten bunları yapmak için de, eee, hep büyükler başına oturuyor, hani. O yüzden bize herhâlde sıra, bilmiyorum ne zaman gelir?
Hıh. Peki, senin için daha özel bir soru soracağım. Eee, bu sonuçta geleneksel bir tarif ama ileride bunu kendine göre özelleştirmeyi düşündüğün, "Şunu da yapsam." dediğin bir noktası var mı bu tarifin?
Yani Evet.